อืม
แล้วหมอวินิจฉัยว่าเราแบบเป็น ไข้เลือดออก แล้วแบบ อ้าว! แบบร่างกายเรา ก็ แข็งแรงนะ เราไปโรงเรียนได้ปกติ เพียงแค่แบบวันจะไปสอบอีก 2 วันอะ เรากลับแบบ ไป ไปหา ไปโรงเรียนไม่ได้ แล้วพ่อก็พาไปหาหมอเลย แล้วหมอก็บอกว่าเราเป็นไข้เลือดออกอะ เราก็เลยรู้สึกแบบ "เอ๊ะ! มันเกิดอะไรขึ้น? คือเราแบบไม่มีดวงที่จะไปสอบมหาลัยนั้นเหรอ? หรือว่าแบบเรา เราเป็นอะไร?" อย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเป็น น่าจะเป็นสัญ ท ชาตญาณอะ ที่บอกว่าแบบมันแบบ อาจจะดวงเราไม่ได้ไหม หรือว่าแบบดวงเราอาจจะมีอะไรแบบขัดกันหรือเปล่า ถึงมีเหตุเกี่ยวข้องกับการสอบเยอะจังเลย อย่างเงี้ย
อืม อืม เออ อืม โอ้ แสดงว่ามันเกิดบ่อยจนเรารู้สึกว่าแบบ มัน มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเรา อย่างงี้ใช่ไหม รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้ว ใช่ไหมครับ? เอ๊! แล้ว แล้ว แล้ว อา ครับผม
อืม ใช่ จริง มันจะ ค่ะ อา เหตุที่เรารู้สึกว่า อ่า มันไม่ใช่ เพราะว่ามันจะเป็น ต่อเนื่องเกี่ยวกับการสอบตัวเนี้ย เท่านั้นเลยนะคะ แต่ว่าเรื่องอื่น ๆ ของเรา เรา คือเรา เรารู้สึกว่าผ่านฉลุย แต่พอแบบจะเข้ามา วกเข้ามาเรื่องสอบนี้ปุ๊บ เราจะรู้สึกมีเหตุติดขัด มีเหตุเกิดนู่นนี่นั่น อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่ แบบให้เราป่วย ให้เราแบบไม่สามารถที่จะเดินทางได้ อย่างเงี้ย เราก็เลย อืม
อืม อ่อ เหรอ? อืม อืม อืม
เราน่าจะไม่ใช่แล้วแหละมั้ง แบบ น่าจะ น่าจะ เขาเรียกว่าดวงเราน่าจะ จะไม่ได้แล้วแหละ อย่างเงี้ย เราก็เลยเป็นสัญ สัญชาตญาณว่า อืม ไม่ไปสอบมหาลัยนี้ก็ได้ อย่างเงี้ย คณะนี้ไม่เอาก็ได้ อย่างเงี้ย มันก็เลย เออ
อืม โอ้โฮ! เดี๋ยวนะครับ คือ คือ คือเราท้อจนเราแบบไม่เอาแล้วเลยเหรอครับ ที่ตรงนี้ของเรา โอ้โฮ! แล้ว อุ๊ย! แล้วไม่เสียดายเหรอ? อุ้ย! ทำไม? <chuckles> ฮึ
ไม่เอาแล้ว ใช่ ใช่ เราไม่ เราไม่ยื่นต่อเลย เสียดาย เสียดายมาก คือเป็นคณะในฝัน แล้วก็เป็นมหาลัยในฝันของเราด้วย อ่า คือที่เราลงอะ เราลงพยาบาลของมหิดล คือเราอยากไปมหิดลมาก ๆ อยากเรียนพยาบาลมหิดลมากเลย เราก็เลย โอเค สงสัยแบบเราคงไม่มีดวงจะไปดูแลคนป่วย สงสัยไม่ แบบไม่มีดวงในการเข้าไปสอบมหาลัยนี้นะเลย อย่างเงี้ย เราก็เลย อืม ไม่สอบก็ได้ ก็เลยแบบ ก็เลยแบบไปสอบมหาลัยอื่นแทน แต่พอมหาลัยอื่นที่เป็นเกี่ยวกับพวกพยาบาล เกี่ยวกับพวกแบบ อ่า เขาเรียกว่า เกี่ยวกับพวก อา เทคนิค อะไรอย่างเงี้ย เรากลับมีเหตุที่แบบได้ แต่ว่าไม่ได้ไป
อืม อืม อืม อืม อืม

มันจะยิ่ง ระแวงไปเรื่อย ๆ แล้วเราก็จะ เขาเรียกว่า ยิ่ง ยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมอะค่ะ กลัวต่าง ๆ นานา สู้แบบ ตอนนั้นสู้ตัดสินใจก็คิด บ กวก ตัวเอง สัญชาตญาณก็มาแล้ว สู้เราตัดสินใจทำตามสัญชาตญาณ ส่วนความ กลัวเป็นเรื่องทีหลังก็ได้
อืม อืม
อ่า เราก็เลยแบบตัดสินใจตามสัญชาตญาณไป เราก็ไปเจอ
อือ ๆ แล้วสรุปตอนนั้นเป็นยังไงครับ?
เจอ โป๊ะเชะ! วีนแตกค่ะ น้ำตาแตกแบบ โอ๊ย! แบบคือเหมือนฉากในหนังเลย คือจริง ๆ อะเป็นคนที่แบบ รู้สึกว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ เป็นคนที่แบบ เก็บอะไรได้เยอะมาก แต่พอไปเจอแบบนั้นมันเหมือนแบบ
โอ้โฮ!
เหมือนแบบหัวเราแบบมันวึงไปเลยอะค่ะ แบบ มันแบบ โอ้โฮ! คุมอะไรไม่ได้ แล้วมันจะแบบ อา จากที่กลัว ๆ ค่ะ ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปบ้าง คือแบบฟิวส์ขาดมากเลย นี่แหละค่ะ ที่แบบ เขาเรียกว่าแบบ บางทีสัญชาตญาณกับความกลัวมันก็แยกยากนะ กับเหตุการณ์ที่เราเจอแต่ละเหตุการณ์
อืม อืม อืม ๆ เข้าใจได้ครับ อันนี้ผมว่ามันก็แบบ โอ้โฮ! เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะ เวลาที่สัญชาตญาณเรามัน มันมาแล้วอะ แล้วก็มันยิ่งบอกเราแล้วอะว่าแบบว่า เออ บางครั้งสัญชาตญาณเราอาจจะถูกก็ได้ แล้วทีนี้พอสัญชาตญาณมาปุ๊บ ความกลัวแบบดันเข้ามาอีก เงี้ย โอ้โฮ! ผมว่าเป็นอะไรที่แบบ เหนื่อยเหมือนกันนะ อย่างเรื่องที่คุณตัดสินใจเนี่ย เออ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่มาพูดคุยกัน เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับ
อืม ยาก ยากมาก จริง ใช่ น อืม น่ากลัว ใช่ ๆ อุ๊ย!